मैं बताऊँ बहुत डिफरेंस होता है, मैं क्योंकि कभी भी शॉपिंग ऐसे नहीं करती ख़ास करके अगर कोई बड़ी कीमत देनी है हमें अ, जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो हमारे लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ तक कि सात आठ हज़ार भी काफ़ी बड़ी बात होती है, किसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो मैंने वो 7-8 हज़ार खर्च करने के पहले ऑफलाइन भी स्टडी किया था पूरा मार्केट सर्वे किया था और इसके पहले भी मैं मतलब काफ़ी चीज़ों पे मैंने सर्वे किया है, रिसर्च किया है। मैंने ये देखा कि जब से ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रेंडी हुआ है ना, चलन में आया है तब से ऑफलाइन मार्केट की दरअसल मुझे रियलिटी पता चली, क्या होता है कि यही लोग हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ उसमें भी पता है चीज़ों को हम बाँट सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों के बारे में कह रही हूँ लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मैंने गद्दों का ही अगर मैं बात कर लूँ। मैंने गद्दे पता किए तो सच में वो लोग पता है 12-12, 15-15 हज़ार के गद्दे बता रहे हैं, 17,000 का गद्दा वही। सेम। यस, सेम।
अच्छा। सही बात है। हुँ, हुँ। ठीक है। ज़रूर। हाँ। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा, क्या सेम ब्रांड थी वो जो आप बात कर रहे हैं, क्या सेम ब्रांड? ओह! अच्छा, अच्छा।
मतलब वो 17,000 का बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट के बाद आपको 15 का मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ हमें ऑनलाइन पे ही
क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा आपसे कि एक मजेदार अनुभव आप शे शेयर कर रही हैं यहाँ पर क्या आपने उन दुकानदार को बताया कि भैया ये तो ऑनलाइन दिख रहा है 8000 में मुझे आप खुद देख लो, आप फ़ोन के अंदर, क्या आपने उनको ये इस बारे में कन्वी कभी बोला ये चीज़?
नहीं ऐसा बोलना तो उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचा देगा। <laughs> तो मैं तो बस यही चाह रही थी कि कहीं अच्छी डील मिल जाए, पर वहाँ मैंने उनको कहा आप कितना कन्सिडर कर सकते हैं ये बताइए, तो उन्होंने कहा मैम कन्सिडर करने के बाद भी इतना ही हो पाएगा।
ये तो है, <chuckles> सही बात है। जी। ठीक है। हुँ। समझ रहा हूँ।
तो मतलब सोचिए कहाँ वो मुझे 17,000 की चीज़ बता के 15,000 में दे रहे हैं और कहाँ ऑनलाइन वाले मुझे 12,000 की चीज़ बता के 8,000 में दे रहे हैं। तो जहाँ मुझे सस्ता मिलेगा वही सेम चीज़, वो भी गारंटी के साथ, अच्छा उसमें वारंटी का भी फ़र्क है आप सोचिए। कहाँ मुझे उन
ये तो लगभग आधा हो गया पूरा। हाँ। अच्छा, उसके बारे में बताइए किस तरह का फ़र्क आपने नोटिस किया है, वारंटी के अंदर ख़ास तौर पर?
मतलब अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ ना तो ऑनलाइन में मुझे 10 साल की वारंटी मिल रही है सेम प्रोडक्ट पे। वहीं मुझे ऑफलाइन बंदा 7 साल की वारंटी दे रहा है। ये फ़र्क भी दिखा।
ओह! काफ़ी हैरतअंगेज बात है ये तो, अच्छा यहाँ पर देखिए, जो अनुभव आपका रहा है मुझे लगता है सभी के बारे में ऐसा ही रहेगा, सभी लोगों को यही होता है क्योंकि आजकल लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। लेकिन क्या आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स ख़ास तौर पर ज़रूरत के समय में ऐसी वेबसाइट्स आपने देखी हैं जो काफ़ी लुभावनी लगती है और उनमें सच में आपको जैसे मैट्रेस आपने देखा कि 12,000 का अगर सत्र 15,000 का ब बाजार में बि बिक रहा है लेकिन वो वेबसाइट आपको 3,000 में मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ मिल रही है। क्या ऐसी वेबसाइट आपने नोट किया है आजतक?
अच्छा। <chuckles> अच्छा।

उम्म, मैं बताऊँ सच में ऐसी वेबसाइट्स पहले ज़रूर आती थी मेरे अ, सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं शायद ढूँढती रहती थी इस तरह की चीज़ें, तो एल्गोरिदम मुझे इस तरह की चीज़ें भेजता होगा। लेकिन चूँकि मैंने कभी इस तरह के वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करी क्योंकि मैं पुराने कुछ मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने सस्ते के चक्कर में कुछ फ़ालतू की चीज़ें खरीद ली थीं। <chuckles> उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ
अच्छा। जी। <chuckles> ज़रूर। अच्छा। नहीं होता है, वो सबके साथ होता है। <chuckles>
उ, हाँ, हाँ कि उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ अ, ये जो स्टिलेटो अ, सैंडल्स आती हैं जो पेंसिल हील्स जैसे दिखते हैं अ, लड़कियों के लिए, वो हील्स उस टाइम पे जब शुरू-शुरू हुई थी नई-नई तो अ, उस टाइम पे और भी वेबसाइट्स थीं जैसे कि एक था वी से कुछ था और ईबे, ईबे तो है ही अपना, ठीक है। उस पे ये ना उस पे सस्ती ही मिलती थी कम से कम आप मान के चलिए कि पाँच सौ सात सौ में मिल जाती थीं, ठीक है। एक बार एक वेबसाइट मुझे सोशल मीडिया पे मिली उस पे वहीं सैंडल मुझे ₹150 की मिल रही थी, पता है।
हुँ, हुँ। जी। हाँ, ज़रूर। ठीक है। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा, सेम ब्रांड की थी वो, उसी आकार की, उसी कलर की?
तो मैंने सोचा कि हाँ, बिल्कुल सेम वैसी ही थी। तो मैंने सोचा कि ये ₹150 की मिल रही है और डेल्ही से आएगा सामान, तो मैंने कहा ठीक ही है और कस्टमर केयर वग़ैरह भी दिख रहा है तो मतलब क हो जाएगा, ठीक है। अब वो जब चीज़ आ गई, पता है मैं बताऊँ सीरियसली मुझे इतनी बड़ी गलती मेरी जो गलतफ़हमी थी ना कि आपको इस तरह की वेबसाइट्स जो अ, वेबसाइट्स है ना कि उनकी एप्लीकेशन है।
जी। जी। <chuckles> हाँ, हाँ। हाँ।
आप बहुत सोच-समझ के, रिव्यू वग़ैरह देखकर ही खरीदें। क्योंकि जब वो सैंडल आई थी वो अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परेशानी थी। उसमें सिर्फ़ एक परेशानी थी, जो सबसे बड़ी परेशानी थी उस सैंडल की। उसके जो बेल्ट्स होते हैं ना, वो छोटे थे। अब आप सोचिए जब बेल्ट ही नहीं लग रहा हो, तो आप सैंडल पहन के क्या करोगे? <chuckles>
बहुत बढ़िया। ठीक है। हुँ, हुँ। ओह! सही बात है। आपने उसको रिटर्न करने का कोई ऑप्शन मिला उस ऐप पे या उस वेबसाइट पर आपको उस तुरंत सामान या रिटर्न हो हो सकता था पॉसिबल?
उम, नहीं मैंने ना उस पे उनको कॉल किया, कई बार कॉल किया और उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया और उन्होंने कहा रिटर्न पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ, आपको वो रखनी पड़ेगी। तो मुझे बहुत दुःख
जी। समझ गया। <chuckles> ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसा वाकया आपने बताया है यकीन मानिएगा आज भी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं और सावधान रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं ना, भरोसा नहीं मतलब आप तो चका घु दिमाग घूम जाएगा कि भैया 70 पस्सी 80% ऑफ कैसे दे सकता है कोई? बाद में पता चलता है कि स्कैम हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये जू जार ज़रूर जानना चाहूँगा कि होता क्या है कि लोगों के पास ना सोच ये जो अ, ऑनलाइन शॉपिंग का एक ऐसा ज़रिया मिल गया है कि लोग भावनाएँ जिज अगर मान लीजिए कोई परेशान है जीवन में अ, तो लोग शॉपिंग कर डालते हैं उसके लिए कि उन्हें एक अला अलग-सा थ्रिल मिलता है। तो क्या ये गलत है? इस तरह का आपको क्या लगता है बचना बचा बचना चाहिए इस चीज़ों से?
हाँ। हाँ। हुँ, हुँ।

देखिए, मैंने जितना नोटिस किया ना तो उस हिसाब से जब भी ये जो हमारी अ, कोई भी त्योहार आने वाले होते हैं, तो उसकी स सेल है ना शुरू हो जाती है लगभग 10 से 15 दिन पहले। जैसे अभी दीपावली का त्योहार था, तो हमारी कई व ऑनलाइन वेबसाइट्स पे श जो सेल शुरू हो गई थी और दस पंद्रह दिन पहले शुरू हो गई थी। मुझे भी कुछ आइटम्स लेने थे तो मैंने पता है बहुत बड़ा वाला एक चीज नोटिस करी, खास करके प्राइस में, मैंने पहले से कार्ट में डाल लिया था, मुझे पता था खरीदना है ठीक है, लेकिन चूँकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, कि मुझे कब खरीदना है उस वजह से मैंने एक अंतर देखा कि जिस दिन सेल शुरू होती है, है ना उससे 1 से 2 दिन पहले
हाँ, हाँ। अच्छा। जी, ठीक है। हुँ, हुँ। <chuckles> ठीक है। हाँ, हाँ। ये पहला ही दिन की बात कर रहे हो आप और कौन-सी वेबसाइट की बात कर रहे हो ये भी बताइए?
इ मैं अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न की बात कर रही हूँ।
अच्छा। ठीक है।
ठीक है, तो मैंने मैंने फ्लिपकार्ट से ही खरीदा हालाँकि, तो मैंने ये देखा कि फ्लिपकार्ट पे जैसे ही सेल शुरू हुई, तो जिस जिस दिन शुरू हुई है ना, 1 से 2 दिन है ना? तब वो चीज़ काफ़ी सस्ती थी। लेकिन अपन लोग क्या सोचते हैं ज्यादातर <chuckles> अपन ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अरे! यार ठीक है सेल चल रही है ना 15 दिन है यार, खरीद लेंगे यार, बाद में खरीद लेंगे है ना? लेकिन मैं सच बता रही हूँ अगर आप दीपावली के दिन वही चीज़ खरीदोगे ना आपको कम से कम हजार रुपए का फ़र्क दिखेगा उसी सेल में।
हाँ जी। <laughs> जी, जी। हाँ। कम होगा या ज़्यादा होगा हज़ार रुपए?
ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि सपोज़ कोई चीज़ 12,000 की है, ठीक है। और वो डिस्काउंट पे आपको मिल रही थी पहले दिन 8000 की है ना, मतलब आपने बैंक, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपको लगाने थे ऑफर्स वगैरह वो सब लगा के आपको वो लगभग 8000 की मिल रही थी या साढ़े 7000 की मिल रही थी सपोज़
जी। क्या बात है! हाँ। ठीक है। ज़रूर।
आप चौथे दिन उसको देखोगे वो सवा 8000 की हो जाएगी, मतलब 200-300 रुपए उसमें बढ़ जाएगा और ऐसे-ऐसे करके आप हर 4-5 दिन के गैप में देखोगे, अगर 15 दिन की सेल है, तो उसमें 200, 300, 400, 200, 300, 400, का फ़र्क आपको बिल्कुल डेफिनिटली दिखेगा और अगर आपने दीपावली के दिन खरीद लिया है
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, तो यहाँ पर ये, ये समझ में आ गया ये बात कि जो डायनामिक्स होते हैं ना, इस सेल के अंदर, वो ऐसे होते हैं कि शुरुआत में तो आपको कोई चीज़ जैसे 75 प पच्चीस प्रतिशत ऑफ में मिल रही थी आपको 8000 में और फिर आपने देखा 4 दिन बाद तो उसमें ₹200 और बढ़ गए, ₹300 बढ़ गए। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि डायनामिक्स इसके पीछे कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ जैसे कहते हैं ना अ अ, जैसे सोशल मीडिया पर होता है वो चीज़ चल रही होती है उसके पीछे अ, तो यहाँ पर क्या करती है आप अगर उस आपको खरीदनी हो चीज़ और सेल चल रही हो तो? क्या पहले ही दिन खरीद लेती हैं आप?
तो आप ये मान के चलो उ, हुँ। हाँ। हुँ।